จริง ๆ ก็อาจจะมี หรือว่าไม่มีก็แล้วแต่เนาะ แล้วแต่เพจ แล้วแต่แบบว่า อืม แล้วแต่ ครับ จริง ๆ ก็ มันก็มีหลากหลายเนาะการที่เราไปเพจ อะไรอย่างเงี้ย เออ ก็ ก็ต้องดูให้ดี จริง ๆ แล้วเสริมภูมิคุ้มกันด้วยตัวเองจะดีที่สุดครับ แล้วคือการ การใช้โซเชียลจริง ๆ มันก็มีประโยชน์อย่างอื่นอีกด้วยครับ อย่างเช่น การที่เราแบบว่าบางทีที่เราจะไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับ ซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้นะครับว่า เอ่อ แถวนั้นนะครับ มีแบบ อ่า ร้านอะไรอร่อย อย่างเงี้ย เราก็ไปดูตาม social อย่างเงี้ยครับ ใช่ พอเราไป อาจจะไปเซิร์ชดู อย่างเงี้ย เขาก็จะอาจจะมีรีวิว ใช่ไหมครับ ตาม Social Mediaหรือไม่จะเป็นตาม Google Maps ก็ได้ครับ ที่แบบว่ารีวิวตามร้านเขาก็จะมีคนให้เรตติงว่า เอ่อ มากินแล้วรสชาติเป็นยังไง อะไรเงี้ย ก็รีวิวจากหลาย ๆ คน แบบนี้ก็ช่วยได้ครับ อืม
อืม อ๋อ เหรอคะ? อือ อือ อือฮึ ค่ะ อ๋อ ยังไงเอ่ย? อืม ค่ะ อือ อืม อ๋อ เหรอคะ? อือ อืม อา โอเค อืม อา อะฮะ อา อา โอเค แล้วส่วนตัวแล้วค่ะ คุณเคยใช้ประโยชน์จากรีวิวพวกนี้ค่ะ ในการเลือกร้านอาหาร หรือว่า เอ่อ อะไรต่าง ๆ บ้างไหมอะคะ ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ?
ครับ ก็ใช้บ่อยเลยครับ คือไม่ว่าจะเป็นการเลือกพวกแบบเวลาเราไปต่างพื้นที่ เราก็จะไม่ ไม่ ไม่รู้พื้นที่เนาะ ซึ่งเราก็ไม่มีคนพื้นเพอยู่ด้วย อย่างเงี้ย เราก็ต้องเดาเอา ใช่ไหมครับ ถ้าเป็นปกติ แต่พอเราไปดูรีวิว ก็ทำให้เราประเมินได้เบื้องต้นเนาะ ว่าร้านเนี้ยคนชอบเยอะแค่ไหน หรือว่าเมนูอะไรอร่อย เราก็จะได้สั่งตามครับ พอเราสั่งตามก็แบบ อ่า พอหลาย ๆ คนรีวิวเราก็มั่นใจด้วย พอสั่งมาส่วนใหญ่ก็จะตรงปก ตรงแบบตามที่แบบเขารีวิว อย่างเงี้ยครับ แบบนี้ก็ช่วยให้เราอะมีทางเลือกครับ
อา อือ ใช่ค่ะ อือ อืม ๆ ถูกค่ะ อืม อื้อฮือ อืม ค่ะ อืม อืม อา